Oh, ya, kalau nonton sama keluarga pasti beda banget lah, Kak, karena kan, eee, kalau nonton sama keluarga tuh, kita ada kenangannya ya, ada memorinya gitu, ada momennya, eee, waktu kita bareng-bareng, gitu, lebih hangat rasanya dibandingkan kalau e kita nonton sendiri, kan. Itu kayaknya, eee, apa ya, lebih kosong, gitu.
Mhm. Iya iya. Oh, jadi kamu tipe orang yang nonton film itu harus ada temennya, ya?
Heeh. Iya, dong, harus ada temennya biar rame.
Oh. Oh, gitu, walaupun drama walaupun drama misalkan, gitu eh, tapi kamu nggak suka nonton drama ya, tadi, ya? <chuckles> Oke oke. Mhm mhm mhm. Tap
Iya, <laughs> sebenernya nggak suka nonton drama, cuma itu aja tuh, bagus film.
Cuman selain sama suami kamu, ya. Kalo sama keluarga besar kamu tuh, pernah nggak sih kamu juga ada momen nonton bareng, gitu? Mungkin nggak harus film, sih. Ya, a pernah?
Wah, sama keluarga besar, sih. Kalau sama keluarga besar sih, sering banget. Jadi, Kak, aku itu waktu kecil, dulu itu kan belum ada yang namanya kayak Netflix, eee, terus, eee, apa namanya, situs-situs nonton online gitu kan, nggak ada, ya. Nah, waktu kecil <laughs> iya, paling bioskop TransTV. Eee, aku tuh waktu kecil sering banget sama orang tuaku kita pergi ke supermarket, terus kita tuh cari, eee, CD-CD film gitu, iya, DVD, heeh. Nah, itu tuh, kita ko koleksi gitu, jadi, eee, ada dua dua laci ya, di rumah aku yang isinya itu benar-benar full sama CD-CD film.
Mhm, betul. Ya ya, bioskop TransTV pasti yang ada. <chuckles> Mhm. DVD. Oh, ya, menarik menarik, heeh, terus terus? Wah, asik. Mhm? Wow, berarti kamu s ya termasuk sering nonton sama keluarga besar juga ya, sebelum kamu nonton sama suami kamu ini?
Mhm. Iya, sering banget, dan mamaku juga kebetulan ti setipe ama aku, suka genre-genre horor. Jadi pasti aku tuh kalau lagi ketemu film-film horor yang bagus, pasti langsung aku rekomendasiin ke mamaku.
Oh, oke. Mhm, wow, itu menarik banget, sih. Tapi film atau tontonan yang sampai sekarang tuh, selalu ngingetin kamu sama masa-masa itu, apa, dari VCD-VCD atau DVD itu?

Oke itu paling banyak kebersamaannya sih, momennya itu karena kan, eee, kita istilahnya berbagi, eee, berbagi tontonan itu berbagi pikiran ya, terus kita, eee, setelah nonton juga kita saling diskusi mengenai tontonan-tontonan itu jadi kayak banyak, kenangannya aja banyak memorinya gitu.
Mhm. Iya iya. Mhm. Banyak memori kebersamaan bareng keluarga ya, waw karena memang ya nonton film, di rumah bareng-bareng itu suasananya pasti hangat banget sih entah filmnya itu tentang thrille tentang kejahatan itu pasti, eee, yang teringat tuh pasti kehangatan, kebersamaan sama keluarga besar sih, waw menarik.
Mhm, iya iya. <chuckles> Iya kan? Mmm, betul dan dan tahu nggak Kak kalau misalkan nonton, eee, film horor sendiri ya dengan nonton film horor bareng keluarga itu pasti lebih takut, eee, aku lebih susah tidur kalau nonton film horor sendiri.
Betul. Mhm. Oh iya sih itu bener bener kalo keluarga tuh jatuhnya kayak saling teriak-teriak apa ya lebih emosional gak sih. Kayak ya udah teriak aja gitu yang yang penting dapet serunya kan. Oh oke oke menarik tapi kalo misalkan nih, kamu bisa pilih 1 film entah film lama entah film baru yang, mungkin nanti ada kesempatan buat nonton bareng sama keluarga besar kamu kira-kira kamu mau pilihin film apa tuh?
<chuckles> Iya kan. Iya, iya. Heeh. Heeh, betul betul. Mmm. Ah, aku ada 1 film nih, eee, yang kayaknya menurut aku ini menarik banget kalau misalkan ditonton ba bareng-bareng keluarga ya, itu judulnya The Sound of Music, nah itu jadi, mmm, tahu kan? <chuckles>
Mhm. Apa tuh? Ah, tahu aku! Iya iya, itu tau film lama banget kan, eee, tahun enam puluhan kalo gak salah, iya iya, heeh heeh.
Iya itu film lama banget, heeh, betul <chuckles> drama keluarga tentang, eee, kehidupan pas zaman penjajahan Jerman waktu itu ya, Nazi, heeh, da
Iya betul, mhm mhm, ah, kamu oh kamu mau nonton film itu sama keluarga berarti nanti suatu waktu?